Tama nga naman. So mabuti marunong kang umiwas, 'di ba, sa mga mas nakaka-stress na bagay talaga. Ayan, kagaya ng mga sa comment section 'yan, kasi minsan mapapansin mo nag-aaway-away sila, eh, 'di ba, so sa nakakastress. Oo, hindi sila nagpapatalo sa isa't isa, ayan. <chuckles>
Mm. Ay, totoo 'yan. 'Di ba? Oo. Mm. Yes, gano'n sila. So 'yon, tapos ano pa ba, um, minsan naman kunwari 'pag, ah, pumupunta ako sa ano, 'no, sa bahay ng, ah, ano ng mga friends ko do'n. Ah, siyempre iba rin kasi 'yong ano, 'yong, ah, vibes nila do'n, 'no. Talagang iba-iba talaga 'yong pagiging ano, eh, 'yong homey vibes ba. Alam mo yung parang may may kaniya-kaniya tayong ano, ah, kung ano 'yong nakasanayan kasi, siyempre iba din sa kanila. Kaya minsan siyempre parang nakakapanibago pa din, 'no, kahit nasa mga kaibigan akong ano, do'n ako sa ibang, ah, kaibigan natutulog din paminsan-minsan kung may okasyon or nag-aya, oo. Kaya nga, alam mo very ano, eh, um, talagang, ah, cautious ako, kasi 'di ba minsan parang ito 'yong nakasanayan mong amoy sa bahay. Tapos 'pag pumunta ka sa ibang bahay, ah, iba din 'yong amoy. Tapos minsan, eh, 'di ba kami, eh, 'di ba kami may mga pusa kami sa bahay, eh, siyempre parang minsan, hala, baka pagpasok nila mabaho pala, pero nasanay kami sa <laughs> 'di ba may gano'n?
Mm. Oo, siyempre. Mm. Ah, okey. Mm. Mm. Oo, siyempre. Mhm. Oo, nasanay ka sa amoy. Oo may gano'n talaga na hindi mo napapansin na kasi nga nasanay ka na. So parang sa'yo wala namang ibang amoy, ganiyan, ganiyan. Pero kunwari may bisita kang dumating, siyempre iba 'yong amoy no'n para sa kanila. Mm.
Oo. <laughs> Iyon. Iba pala, <laughs> kasi napapansin ko siya 'pag ano, eh, pumupunta ako sa kab ibang bahay, 'no. May certain na amoy na parang hindi ko gusto pero sanay sila. Kaya iniisip ko na, hala, baka naman ano gano'n din pala sa bahay, eh, may mga pusa kami do'n. Baka pagpasok pala akala ko mabango sa bahay, hindi pala. So minsan parang nag-i-spray-spray na lang ako 'pag alam naming may bisita. Ino-open talaga namin 'yong mga pinto 'tsaka mga ano, mga, ah, bintana para makapasok 'yong hangin, mag-circulate. Yes, ay, naku.
Oo. Hala. <laughs> Mm. Ah. <laughs> Na lumabas. Lumabas 'yong amoy. <laughs> Oo, totoo. Ah, so 'pag may bisita, parang um Na-ano 'yong hangin sa loob ng bahay.
Oo, parang nga pinapapasok namin gano'n. Ta para baka mamaya kasi kulob, eh, siyempre nakakahiya naman sa bisita 'no. <laughs> Eh, 'yong ano pa naman, 'yong pa naman mga pusa may nasa ano lang, nasa medyo malapit lang sa sala. Eh, 'di ba ano siya, siyempre tatae sa loob, kailangan mong nililinis lagi 'yon. Eh, hindi naman kaya nga, eh, hindi naman lagi ano 'yan, eh, ah, may time kang linisin, may time din na siyempre sobrang busy, hindi naman puwedeng oras-oras na-i-scoop mo agad 'yong mga u dumi nila. Ayun.
Mm. Tama. M totoo naman. Ah, oo. Malakas 'yon. Mm. Hmm. Gano'n nga.